فاهماك، آه، بس أنا عايزة أقول لك بقى بالنسبة ليعني إنه الجدول والتنظيم والحاجات دي كلها ما بتضبطش معاك كتير أو مش بتضبط معاك من أول مرّة، هو أصلًا بقى ده الطبيعي على فكرة، إن كل حاجة تيجي تعملها يعني مش هاقول كل حاجة، بس إن معظم الحاجات أول ما تيجي تعملها مش بتضبط من أول مرّة، يعني مثلًا أ مرّة ما تضبطش خالص، م مرّة تمشي نُص نُص، فده طبيعي، بس أهم حاجة إنك ما تيأسش وتفضل مكمل في المحاولات، ويعني إيه، يعني ادّي لنفسك أولوية برضو، فاهم؟ يعني الشرح موجود والطلاب موجودين والوقت ما بيخلصش، فإدّي لنفسك أولوية عشان خاطر ما تتعبش ذهنيًا وجسديًا، فتلاقي نفسك بعد فترة قريبة إنك مش قادر تكمل خالص أساسًا، يعني لا قادر تكمل براحة ولا من غير راحة، فأنت لازم تفكر بشكل إيجابي، تدّي نفسك وقت كده تفكر، وتفكير حلو، تفكير إيجابي، وتهوِّن وتسهِّل الموضوع على نفسك، يعني دي أكتر الحاجات اللي هتساعدك، إنك أصلًا بتسهِّل على نفسك يعني، آآ ادّي نفسك أفكار إيجابية، بناءً على شخصيتك، على الأفكار، يعني أي فكرة سلبية تيجي في بالك، يعني مثلًا لو جات في بالك مثلًا فكرة ياه أنا هاقعد 12 ساعة لسّه النهارده طول اليوم، لأ قُل أنا هاقعد مثلًا برّه، أروح ال أ أو أوصل في معادي مثلًا بعد ساعتين ونُص 3، آآ أشوف أهلي مثلًا لو أو صحابي مثلًا لو أنت بعيد أو بتروح مكان بعيد يعني الجامعة أو كده، فهمت؟
بالضبط. فعلًا أنا محتاج إمم. فاهمِك، آه، أنا فعلًا محتاج حاجة زي كده، محتاج إن أنا أهوِّن على نفسي وأجرب مرّة و2 و3 وهاشتغل على ده بجد يعني، فاللي هو هاحاول إن أنا آه أجرب الموضوع، إن هو فشل معايا طبعًا أول مرة وبعدين ف فوّته خالص، فأنا هاحاول إن أنا أعيده مرّة و2 و3 كمان، آه.
آه. بالضبط كده. لا، لا، لأ، افضل حاول وكل فكرة سلبية تيجي في بالك ادّيها واحدة إيجابية كده، وأبعد عنّها خالص واعكسها بحاجة إيجابية، وبكده أمورك هتمشي صح.
أحاول أبعد عنها. بالضبط، أبُص لكو بالضبط بيحبوني وإن هم مبسوطين معايا فده كويس يعني، حاجة كويسة في حياتي.
طَب حاجة حلوة هي دي فعلًا تخليك تتحمس إنك يعني إيه تكون مرتاح أكتر في شغلَك، وأتمني لَك التوفيق.
آه، بالضبط. ده حقيقي، شكرًا ليكِ أنا حقيقي اتبسطت جدًا بالكلام وفضفضت عن نفسي، فشكرًا ليكِ بجد.